Đúng, đúng, đúng, mà cái làng của nó đâu phải là nhỏ đâu bạn, nó, kiểu như là, cũng hông phải là, ừm, rộng, đi bộ nữa mà. Mình đi bộ tính ra cũng xa đó, đó, nó rộng, rồi là cái đường thì nó giống giống nhau. Ai nhà nào thì cũng, gọi là, nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ, nhà cấp 4 à, chứ mình hông thấy nhà cao tầng nào chịu.
Ừ, đó. Đúng rồi, nó nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ mà san sát, san sát đó. Đúng rồi, làng chài hay vậy lắm.
Đúng, đúng, nó hút khách, vào thẳng đỉnh đặc biệt nha, cái lối đi của nó á bạn, cái lối đi nó là từ, ờ mình thấy là đi nó sẽ đi, nó hơi chếch chếch xuống dốc là sẽ đi ra biển á. Đó, ừm.
Ừ, đúng rồi, đó. Xuống dốc ra biển lên dốc là lên lại á, đúng hông? Đúng nghĩa làng chài luôn, đấy.
Ừm, rồi xong Đúng, đúng, đúng, đúng. Rồi sau đó là nó sẽ có những cái con đường, gọi là, những cái con hẻm mà đâm ngang qua, đâm dọc qua, rồi nhưng mà cái đường hổng biết là cái đường đó nó
Chính xác, sẽ có hẻm cụt nữa.
Rõ ràng, đường nhưng mà đường nó chút xíu xiu. Mình thấy là cái lúc đường đó nha, chỉ có một vừa đúng 1 chiếc xe máy à, 2 chiếc xe máy đi <laughs>
Đúng rồi, ô Đúng rồi, ô tô chắc chắn không vô được rồi đó.
Trời! Hổng có ô tô nào vô lọt cái đường đó đâu bạn. Lúc đó là mình quyết định đi, gọi là, đi trải nghiệm, đi, gọi là, trải nghiệm làng chài đó.
Chính xác. <laughs> Đi khám phá thôi, đó.
Ai mà hông thích, đúng hông? Lần đầu tiên tới mà. Ừm.
Chính xác! Ờ, nhiều khi, ờ, gặp được những cái điều hay ho này kia làm sao biết được, đúng hông bạn? Đi như vậy cũng tốt mà.
Ừm. Đó. Nhưng mà rõ ràng á là thời điểm ban đầu mình chưa biết mình lạc đâu, thiệt sự, <laughs> thời điểm ban đầu mình đang rất vui.
Là lúc đó bạn đã đi bao bao nhiêu phút rồi?
Thì lúc đó là khi mình mình đặt cái cái xe mình ở chỗ mình đậu xe, đúng hông? Là mình đi theo một cái con hẻm, đi vào trong sâu thôi.
Ừ. Cứ đi đi đi đi thôi, <laughs> gặp hẻm rồi quẹo vô. <chuckles>
Ồ! Nhưng mà ở đó người ta cũng bán Đúng, nhưng mà ở đó người ta cũng bán đồ á bạn, cũng bán, ơ, bán đồ ăn á, đồ ăn.
Chính xác, đó, nhất là ở làng chài thì mấy cái hẻm đó luôn luôn có bán đồ hoặc là thậm chí bán đồ ăn luôn, đúng hông bạn?
Ừ. Nói rằng là chỗ đó nó có bán đồ ăn nè, bán mấy cái quán nước á, thì tự nhiên đi hai ba bữa 2-3 bước là tự nhiên có cái một cái quán, thì xong rồi mình
Đúng rồi. Chỉ để phục vụ người dân địa phương thôi, chứ hông hẳn, không không phải là du lịch luôn, đấy.
Đúng rồi, tí Ví dụ như bạn thấy mình thấy được cái quán đó thì mình có vào mình ăn hông, mình trải nghiệm hông? Có chứ.
Phải vào chứ, phải trải nghiệm chứ, đó.
Tất nhiên, <laughs> thì cũng, gọi là, tới để mà trải nghiệm hết tất cả những cái gì ở nơi đây, ừ, ăn thì mình ăn quết quán này mình cũng lân la tới quán kia, <laughs> ăn quá trời luôn. Ừm.
Quá đã luôn bạn, một cái trải nghiệm vậy mới gọi là trải nghiệm nè. <laughs>
Đúng, đúng, đúng, đúng. Mải mê luôn á, ăn mà bạn biết ăn món gì hông bạn? <laughs> Ê, thì trong thời điểm lúc đó là mình có ăn bánh căn á, bánh căn nó giống như bánh khọt.
Ồ! Làng chài thì không thể không nhắc tới bánh căn, đúng hông bạn?

Mình đâu, gọi là, mình đâu có biết đường đâu mà mình để mà mình đi, đúng hông? Cho dù là trên tay có bản đồ đó, nhưng mà mình đâu có xác định phương hướng đâu, rồi mình đâu có biết là cái chỗ đó là chỗ nào đâu. Có thể là mình đi vòng vòng, vòng vòng thôi và mình tìm lại cái chỗ đường đi cũ thôi chứ, mà đi qua một lần thì cũng đâu có nhớ được, đâu có rành được, đó là cũng là q loay quay ở trong đó một thời gian đó.
Đồng ý. Ừm, mình hiểu. Mà trong khi bạn đi là bạn lo bạn chú ý, gọi là, trải nghiệm thôi, chứ bạn đâu có để ý đường đâu nữa, đúng hông bạn? Nên cái việc mà nhớ lại cũng khó nè. Đó, lúc đó bạn có sợ hông? <chuckles>
Lo chú ý đồ ăn, nước uống có, thật sự lúc đó là rất là hoang mang luôn á, giờ, ừm
A, phải hoang mang rồi. <chuckles> Nhưng mà thí dụ như bạn lúc đó bạn đi với những ngươi những người bạn, một nhóm bạn nào đó, chắc hẳn là bạn sẽ không hoang mang, đúng hông? Nhưng mà chính vì bạn đi một mình nên mới gặp tới hoàn cảnh trớ trêu đó mới hoang mang, mới b bắt đầu sợ, đúng hông bạn?
Bây giờ không biết ừm. Ừm. Đúng rồi, là lúc đó là, kiểu, <chuckles> như là, đi có mình à, mà bản thân mình cũng trí nhớ ngắn hạn nữa, nếu như mà nhiều người á thì tất cả mọi người đều đi chung với mình xong rồi cũng mò riết rồi cũng qua, xong rồi cũng vui chứ hông phải là đi một mình nó cũng hơi buồn, xong rồi cũng hông biết đường nào để ra. Nói chung là nó cũng là một cái trải nghiệm cô cô đơn lắm, ừm, nó lạc lõng giữa một cái cái nơi xa lạ lắm ờ, nó rất là lạc lõng luôn. <laughs>
Ừm. Ôi, cô đơn nha. <laughs> Ờ, đó, đúng đúng nghĩa cô đơn luôn đó. Ừ, <chuckles> cô đơn giữa một nơi xa lạ, đồng ý.
<laughs> Mà toàn như nó như mê cung vậy á, khổ thiệt.
Vậy thì Vậy lúc đó suy nghĩ nó gì nó xảy ra, nó chạy qua trong đầu bạn lúc đó?